Bạn ơi, trước giờ về cái vấn đề thực phẩm rồi đồ ăn thức uống á, có bao giờ bạn chú ý về nó hông? Và có bao giờ bạn nghĩ tới là mình nên tránh lãng phí hông?
Ừm. À. À, có nha. Ờ, thật ra trước đây á, thì mình gần như là mình cũng không để ý lắm, nếu mà nấu dư thừa hoặc thực phẩm dư, mình cứ bỏ hoặc là mình mang rồi bỏ thùng rác thôi, mà có một vài lần nó đã xảy ra một cái sự kiện của mình á, cái mình ấn tượng tới giờ luôn.
Ừm. Ờ. Là sự kiện gì hả bạn?
Ừm. Đó là một cái lần mà mình chứng kiến về cái vấn đề thực phẩm đó bạn, cho nên á, là mình á, là cũng có những cái suy nghĩ về cái việc mà, ờ, tránh lãng giãn kiểu như là mình giảm lãng phí thực phẩm vậy đó.
Bạn chứng kiến, tức là bạn nhìn thấy một sự kiện hay là một câu chuyện gì hay sao? Tức là nó nó ảnh hưởng đến cái suy nghĩ của bạn liên quan tới đồ ăn hả?
Ừm. À. Đúng rồi. Ừm, cái này á nó làm mình thấy kiểu là ray rứt luôn á nha. <chuckles> Là có một cái lần <laughs>
Ô, chuyện gì mà mà mà làm cho mình hóng luôn á, làm sao mà ray rứt dữ vậy?
Ừm. Là có một cái lần á là một cái hôm mình đi làm về trễ, cũng tầm sáu giờ mấy rồi, thì lúc đó trời mưa lắc rắc, lắc rắc, thì mình đứng ở trên một cái ờ, mình đứng trên cái ngã tư á, chỗ, ờ, vòng xoay Cách mạng Tháng Tám đó, thì, ờ, cái lúc đó là nó đang đông đúc, mọi người đang chờ đèn đỏ, nha. Thì, ờ, mình mới nhìn qua bên đường á, thì mình thấy một cái hình ảnh là có một cái người mẹ là bán những cái đồ như vé số, những cái đồ mà, ờ, nhỏ, nhỏ, nhỏ, linh tinh á bạn, đang mưu sinh á, đó.
Ừm. Mà cũng ngay bữa cơm nữa ha. Ừm. À, bán, a, dọc đường để kiếm sống đó ha.
Ừm. Đúng rồi. Thì, ờ, lúc đó có một cái bé trai ngồi, mà mặt bé trai thì có vẻ hơi lấm lem á, nói chung là quần áo thì cũng hơi cũ, rồi bé che một cái cây dù, nhưng mà cây dù nó cũng hông có lành lặn nữa, nó nó chỉ được có một bên thôi. Thì bé đang ăn vội một cái bánh mì, mà mình thấy là cái bánh mì không thôi, chứ nó cũng hông có nhân hay là không có thịt hay cái gì luôn.
Ừm. Trời ơi, thương quá! Trời thì, ờ, mưa, đường thì đông, mà cái tầm sáu giờ mấy lại đang đói bụng nữa.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Thì đó, cái lúc đó đó nha, xong mình thấy là ồ, trời ơi, mình thấy rất là thương, thì, ờ, có ghé vào để mua vé số để ủng hộ, thì mới biết là chị này nói là chưa có bán hết vé số, cho nên là không có tiền để mà mua bánh mì, hồi nãy thì có cái anh kia đi ngang, thì thì cho cho được một cái bánh mì không để mà cho con ăn tạm thôi, đó, không có tiền mua cơm.
Ừm. Trời. Thật ra là xúc động luôn, như vậy thì nhìn thấy cái cảnh là một đứa bé nó chỉ có một cái mẫu bánh mà cái mẫu đó lại là được cho nữa, chứ cũng hông phải là là mẹ đã có trang bị sẵn đủ đồ ăn cho hai mẹ con vào buổi chiều đó.
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Đúng rồi, mà nó lại ngay trong cái thành phố mà mình sống, cái thành phố mà đông đúc, náo nhiệt, phồn hoa các thứ, thì cái lúc đó là mình gần như là mình bị, ờ, kiểu như mình có suy nghĩ rất là nhiều luôn á.
Ừm. Nó làm bạn trăn trở phải hông?
Ừm, ừm, đúng rồi đó. Thì mình thấy là bình thường ở nhà mình nha, là con mình đi, hoặc là ở nhà cứ nấu ăn, nấu cho thiệt nhiều, nấu cho đã đi, ăn cái món nào hông hết thì mình bỏ, nó cứ vậy đó.
Ờ, thực ra cũng có cái đa số luôn á, tâm lý nấu là, ờ, thà dư còn hơn thiếu, ăn thì phải tận hưởng phải cho ngon miệng, dư lại thì bỏ đi chứ để lại thì nó cũng hông còn ngon và nó có thể nó sinh ra những cái chất gây hại do quá trình phân hủy. Nhưng mà thì thì cái cái thói quen đó thì mình thấy cũng bình thường trong đa số gia đình để an toàn rồi để thỏa mãn cái, ơ, cái nhu cầu về đồ ăn ngon đó, nhưng mà sau cái hình ảnh đó đó, sau hình ảnh mà bạn chứng kiến cái giờ tan tầm đó thì điều gì trong bạn thay đổi vậy?
Ừm. Đúng, đúng. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Ờ. Ừ, đúng đó. À, cái điều trong mình á, là mình thấy á, là người ta thì người ta không có thực phẩm để ăn, rồi không có đồ ăn để ăn, mà mình ở nhà mình á thì mình lại lãng phí. Trong khi đó, thì mình hoàn toàn có thể là có rất nhiều cách để mà vừa đảm bảo an toàn cái thực phẩm của gia đình, vừa có thể là giúp đỡ những cái người khác ở ngoài xã hội nữa. Thì mình mới thấy là mình mình suy nghĩ, mình tìm ra rất là nhiều cách để mà mình thay đổi đó bạn.
Ờ. Như vậy thì bạn Ừm, tức là cái cách là mình tiết kiệm một chút để mà cái phần ăn đó có thể đến tại người khác, phải hông? Như vậy thì cái cách nào vậy? Bạn bạn bắt đầu cái hành động nào đầu tiên để tránh lãng phí đồ ăn?
Ừm. À, đúng, đúng. Ừm. Khi mà mình tránh lãng phí đồ ăn nha, thì, ờ, bắt đầu mình mới ngồi suy nghĩ lại trong một tuần, thì gia đình mình á là sẽ lên kế hoạch trước, là mình sẽ mua cái gì, rồi mình nấu cái gì. Mình lên kế hoạch chi tiêu để mà mình mua cho nó hợp lý, mình đừng có mua mà mua cái kiểu theo sở thích là thấy cái gì mua cái đó. Đó là một cách trước đi, cách này nhỏ thôi.
Ừm. Ờ. Là lâp lập menu cho nguyên tuần luôn, cho từng thành viên vậy luôn ha, ừm.
Ừm, ừm, đúng rồi. Rồi đi chợ nữa, <chuckles> đó.
<chuckles> Là lúc đó thì sau khi lập cái kế hoạch đó xong thì bạn thấy là việc mà đi chợ cố định trong một tuần, rồi mua những thứ đã lên danh sách sẵn á, nó cái sự thay đổi đó ngay lập tức á, thời điểm đó nó có khó khăn cho bạn hông?
Ừm. Ờ, nó không khó bạn ơi, tại vì mình thấy là nó cũng rất là dễ mà đó giờ mình hổng có làm, thì cũng rất là đơn giản, chỉ cần khoảng 30 phút, ngồi lại liệt kê là, ờ, nhà ăn khoảng 2 ký thịt, 1 ký cá, 2 ký tôm, rồi rau bao nhiêu, rồi mình chia ra những cái hộp theo từng cái lượng bữa ăn, thì mình thấy nó không có mất thời gian, mà nó còn rất là khỏe nữa.
Ừm. Ừm. Ờ, là bạn thực hiện ngay được cái kế hoạch đó mà không có sự trở ngại nào hết, đúng hông? Ừm.
Ừm. Đúng rồi, cái cái đó mình thấy dễ nha. Rồi tiếp theo á, là mình mới thấy là mình nấu một cái lượng vừa phải thôi, bình thường mình nấu ở nhà mình 5-7 món, thì bây giờ mình chỉ cần 3 món là một cái bữa cơm gia đình 3-4 người ăn đã dư sức rồi, thì mình mới nấu một cái lượng đó vừa thôi.
À. Như vậy là không chỉ điều chỉnh kế hoạch không mà bạn điều chỉnh lượng luôn, hay quá.
Ừm. Ừm. Rồi á, thì, à, cái bắt đầu mình mới thấy là, tuy nhiên á, mình mới đi sâu vô hơn, những cái hội nhóm mà những cái anh chị mà có hướng dẫn mình cái cách để mà, ờ, tái chế lại những cái thực phẩm mà, ừm, ở trong nhà bếp của mình á, đó. <chuckles>
Tái chế hả bạn? Tái chế có nghĩa là sao?
Ừm, ừm. Đây, thì các anh chị mới chỉ mình á là có có thể là tận dụng và tái chế lại như sau. Là mấy cái đồ mà vỏ rau củ nè, mấy cái thức ăn thừa đi, thì mình có thể là làm cái phân bón hữu cơ, mình trồng cây, thì ch nó cũng tiết kiệm cho mình nha. Đó, thì anh chị chỉ cái cách
Ủa hay vậy? Là mình tự làm hay nó có thiết bị để làm, ờ, ừm, tái tái chế cái đồ ăn dư, tức là tái chế rác, gọi là, rác hữu cơ, đúng hông? Ừm, ừm, nhưng
Ừm, ừm. Đó, thì, ờ, nó cũng đơn giản thôi là chuẩn bị một cái thùng rồi có một ít đất nè, rồi, à, những cái đồ ăn thừa nè, rồi men vi sinh, rồi mình đậy lại đó thôi. Thì mình thấy cũng rất là dễ và đây cũng là một cái cách mà mình cảm thấy là, à, hay nha, có thể làm được liền luôn. <chuckles>
Ờ. Ờ, mình cũng thấy hay nè, nó tránh lãng phí thật luôn á. Ờ, nhưng mà có cái lưu ý nào cho chuyện này hông bạn? Có nghĩa là ngoài rau củ nè, vỏ rau củ, ờ, còn cái nào mà mình có thể biến nó thành phân bón để tránh lãng phí hông?
Ừm. Đó. À, thì những cái đồ mà hữu cơ á bạn, như là vỏ rau củ nè, đồ ăn thừa nè, hay là bất cứ những cái gì mà rác thải hữu cơ trong nhà bếp của mình á, vỏ lá cây nè, đó, nói chung là đều được nha.
Ừm. À, giống như mình lặt rau rồi còn cái, a, gốc này kia là cũng làm được bạn ha.
Ừm, ừm. Đúng rồi nha, rồi xong nha, thì, ờ, mình mới, ơ, thấy là có một cái việc mà mình thấy nó ý nghĩa và nó hay luôn á.
À, là sao bạn? Mình nghe cái ý nghĩa là mình bắt đầu mình tò mò, mình muốn nghe lắm luôn á! Tại vì đối với bạn ý nghĩa thì mình cũng sẽ tận ừm. Bạn nói mình nghe đi.
Ừm. Ừm. Đó. Đó là, ờ, ừm, à, mình với những cái, a, chị ở trong xóm mình á, bắt đầu mới có một cái kế hoạch á, nó cũng gọi là, à, biết cách để mà tận dụng những cái thực phẩm đi, mà cũng hông được gọi là thừa nữa, mà cuối tuần á, tụi mình sẽ có những cái kế hoạch mà tụi mình sẽ nấu đồ ăn rồi phát cho những cái người vô gia cư á, đó. Thì, à, mình sẽ tận dụng là nhà nào có món gì thì mình sẽ góp cái món đó. <chuckles>
Ừm. À! Là mỗi nhà góp nhau một món để tạo ra một cái hoạt động cộng đồng mang đồ ăn đến cho người thiếu hơn mình, phải hông? Hay á! Bạn ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Đó, ví dụ như hôm nay nha, nhà quá là nhiều rau đi, mình trồng rau đi, rau mình thu hoạch từ cái rác thải hữu cơ đó, mình mình trồng được đi, mình sẽ thu hoạch, mình sẽ làm một cái món rau xào. Mà mỗi lần thu hoạch vậy thì quá là nhiều, thì mình sẽ nấu nguyên một cái nồi thật là to, xong rồi mình, à, cùng với các chị khác làm những cái phần cơm rồi mình mang ra những cái chỗ mà cho những cái người vô gia cư đó, đó. Thì mình thấy nó vừa tiết kiệm nè, vừa có thể là ý nghĩa nữa.
Ừm. Ừm, mình hổng ừm. Hay á. Bạn kể thêm cho mình
Đúng rồi, mình thấy là, ừm, mình rất là may mắn khi mà biết được cái cách đó luôn á.
<laughs> Là ví dụ như nhà bạn thì đang có rau do mới được thu ăn hổng hết, còn cái tủ lạnh của chị hàng xóm thì đang có dư lại xương hoặc thịt hoặc cá, thế là nó ra nhiều món đi phát, phải hông?
Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi đó. <chuckles> Ờ, đúng rồi. Cái tụi mình kết hợp với nhau là 3-4 chị với nhau, thì, à, có thể cuối tuần là nấu được khoảng 20 suất. Đó, mình sẽ bắt đầu đi phát, ờ, cho những cái người vô gia cư, đó, cũng sẽ cố gắng là xem <laughs> đó. <laughs>
Thật sự ý nghĩa luôn. <chuckles> Rồi như vậy thì là tự nấu luôn hả bạn, tự nấu rồi tự đóng, ờ, thành phần ăn, rồi tự đi trao là là nhóm một nhóm trong xóm với nhau, làm với nhau luôn hả?
Ừm, đúng rồi. Ờ, ở trong xóm với nhau á, mình sẽ tự nấu, rồi mình tự kết nối rồi mình thành lập một cái nhóm online á, cái, ơ, mình sẽ, ờ, chat với nhau, nhắn tin nè. Đó. <chuckles>
Hoạt động này hay quá luôn á. Ừm. Rồi có khi nào mà bạn nghĩ đến chuyện là đi ra siêu thị để mình xin lại những cái đồ ăn mà người ta bán hổng hết trong ngày á, để dùng cho hoạt động này hông?
Ừm. À, thì cũng có một số những cái, ờ, bạn mà đã quen với mình á, thì các bạn thấy những cái lần mà mình đi, a, mang cơm á, thì có những cái lúc mà rau củ nhưng mà nó gần, ưm, như còn ăn được và sử dụng được nha, thì các bạn sẽ gửi tặng cho mình, <chuckles> chứ hông phải là đồ b bỏ nha, ừm, ừm.
Ừm. Còn dùng được á. À. Thích quá ta! Ừm, tại mình thấy ví dụ như là khi mà người ta đóng hộp để bán ở trong siêu thị á, có những cái trái cây hoặc là rau nó chỉ có bị dập một gốc, hoặc là cái rau nó bị cấn á, thì người ta không có thể để lên kệ bán thì những cái phần đó mình chỉ tỉa lại một chút là nó vẫn ăn được á bạn, chứ nó không hề cũ, ờ.
Ừm. Đúng rồi. Ờ. Ừm, đúng rồi nha. Rồi, à, có lần á, là, ờ, ở một cái cửa hàng trái cây bên cạnh mình á, là có rất là nhiều cái trái cây mà nó chỉ là nó bị dập là do nó vận chuyển thôi. Đó, thì các anh chị không biết làm gì nên anh chị đã tặng cho mình, và sau đó là mình đã ta nói chung là mình đã tận dụng mình làm được một cái món sinh tố để mà mình, à, làm thành những cái ly sinh tố, cái mình đi phát cho những cái người mà vô gia cư á bạn. Ừm.
Nó cấn, ờ. Trời ơi! Thật là ngon lành luôn và ý nghĩa, ý nghĩa rất là hay, cái hoạt động này của bạn hay quá chừng luôn á. Ừm, như vậy là cũng còn thậm chí là cái việc mà ý tưởng tránh lãng phí thực phẩm này của bạn còn giúp cho cái cửa hàng á, những cái cửa hàng bán trái cây mà bạn nói là gần nhà bạn cũng có thể giải quyết được cái lượng thực phẩm thừa luôn mà, à, hổng có gây sự tiếc nuối do bị phung phí. Hay quá!
<chuckles> À. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, tại vì á, là bình thường á, là khi mà nhiều khi những cái trái cây nó chỉ bị va đập nhẹ thôi, thì nó chỉ cái vỏ bên ngoài thôi, mình gọt á thì mình có thể làm được sinh tố nè, hoặc làm sữa chua nè. Nhưng mà bình thường thì anh chị sẽ bỏ, nhưng mà như vậy nó rất là lãng phí luôn á, rồi còn ô nhiễm nữa, tại vì văng rác bừa bãi rồi còn dơ bẩn nữa. Đó.
Ừm. Ừm, đúng rồi, mà nếu mà đi, ơ, thuê một đơn vị lấy rác định kỳ thì còn thêm tốn kém nữa. Ừm, nên cái ý tưởng này hay quá.
Đúng rồi, thì mình tái chế mình tái chế lại á, là mình có thể tận dụng lại á là mình tiết kiệm bằng cách đó là, ờ, mình tận dụng cái trái cây nào ăn được thì mình sẽ làm sinh tố, sữa chua hoặc là làm bánh mứt, rồi cái vỏ thì mình lại làm thành cái phân hữu cơ, mình trồng rau nè. Đó, đó là một cái cách mà mình thấy nó rất là ý nghĩa luôn bạn.
À. Ừm, thật sự mình thích quá! Cái hành hoạt động này của nhóm bạn nè, và với lại cái xóm của bạn làm cho mình ấn tượng lắm, mà ngoài cái chuyện là ờ.
<chuckles> Ê, nhưng mà lúc đầu á nha, là có có ba ba người thôi, có 3 chị thôi là mình với 2 chị kia, à, chia sẻ với nhau, sau đó thì có mấy anh chị gần xóm buôn bán trái cây, rau củ, các anh chị thấy hay quá, anh chị cũng cũng ủng hộ.
Thì h hoạt động rất là ý nghĩa thì người ta cảm kích mà, nên chung tay nhau làm, ừm, để nhân rộng ra và tăng quy mô đó. Ừm, thực thì bạn cũng thấy đây là một hoạt động rất là thành công của bạn, đúng hông? Mà cũng hạnh phúc nữa.
Ừm, ừm, nói nói Đó, đó. Ừm, ừm. Đúng rồi, mình thấy, kiểu như là, mình làm xong á, mình cảm thấy là mình hạnh phúc và mình ý nghĩa luôn á, giống như là mình làm được một cái việc gì đó mà mình, à, ý nghĩa với cộng đồng nè, một phần sức nhỏ xíu thôi, rồi xong rồi mà mình cũng không có để rác bừa bãi nữa, nó gọn gàng hơn hẳn.
Ừm. Như vậy cái chuyện mà giảm lãng phí thực phẩm nó không có gây áp lực gì đâu mà còn mang lại cái niềm vui với lại kết nối cộng đồng nữa, phải hông bạn?
Ừm, đúng rồi nha, ờ, thấy là nó vừa vui vẻ và nó vừa ý nghĩa, xong rồi lúc nào cũng cảm thấy, ơ, thoải mái nè, kết nối mọi người với nhau. Rồi bây giờ trong xóm mình á, là mọi người biết được, cái ý thức mọi người nâng cao lên á, mọi người cũng bớt giảm bỏ thực phẩm luôn nữa.
Ừm. Ờ. Cái, ơ, cái nâng cao ý thức nó mới là cái giá trị lâu dài nè. Ừm, rồi bạn có có thể chia sẻ thêm cho mình về cái chuyện mà, ờ, lưu trữ hông? Tức là có những cái loại thực phẩm có thời gian mà trữ trong tủ lạnh khác nhau á, thì làm sao để mình có thể biết được những thông tin đó để mà tránh phí tránh lãng phí? Tại vì lưu trữ sai nó cũng thành rác á, nó phí lắm, ừm.
Ừm. À. Ừm. Đúng rồi, nó nha, chính xác đó. Đó, là phải có rõ ràng nha, ờ, nhiều khi á, là mình sẽ, ơ, ờ, làm ra những cái hộp, mình sẽ có những cái hộp lúc mà mình đi chợ á, cái mình có những cái hộp á, mình sẽ ghi lại là mình, ờ, mình, ờ, cái hộp đó là mình mua ngày nào và mình sử dụng tới ngày nào, tức là mình sẽ ghi lại cái thời gian sử dụng trong đó, ờ, ví dụ thịt cá thì khoảng 2-3 tháng hoặc là trong vòng bao nhiêu ngày là phải sử dụng hết.
Ừm. À, ừm. Ghi thời gian. Ừm. Là ghi cái thời gian mình đóng hộp và thời gian cuối cùng gọi là deadline, đúng hông? Là phải ăn cho hết ở trên cái hộp đó.
Ừm. Ờ, ờ, đó. Rồi mình chia nhỏ khẩu phần ăn ra nha, à, mình chia ra từng hộp nhỏ nhỏ, mỗi lần ăn là mình lấy vậy đó.
Ờ, hợp lý quá. Ờ. Rồi, như vậy thì phân ra theo, ơ, loại thức ăn, theo thời lượng mà có thể trữ được trong tủ lạnh, ghi chú lên hộp. Ừm. Khoa học quá chừng luôn á. Thích quá, thích quá! <laughs> Rồi, ờ, ừm, như vậy thì cái, ơ, cái việc mà thích nghi với việc giảm là giảm là gi giảm cái chuyện mà tiêu hao thực phẩm như vậy á, thì bạn thấy nó cũng dễ dàng, phải hông?
Ừm. <laughs> À. Đúng rồi, mình thấy thực ra hông có khó đâu, mỗi người một cái hành động nhỏ thôi bạn. Trong nhà bếp của mình á, thì thay vì mình gom lại hết, mình bỏ một lần thì mình phân loại ra rồi mình, ờ, tái lại thành những cái phân bón hữu cơ nè. Rồi nhiều khi á, mình nấu thì mình nấu quá nhiều, thì mình bây giờ mình chỉ ghi ra xem một cái lượng bao nhiêu là vừa đủ, thì mình thấy là nó không mất thời gian.
Ừm. Ừm. Mong là những cái ý tưởng của bạn và cái sự thành công trong việc giảm lãng phí thực phẩm của bạn được nhân rộng ra, để cả cộng đồng của mình ngày càng bền vững hơn về cái vấn đề thực phẩm này. Mà cũng tạo cơ hội để nhiều người có đồ ăn ngon mỗi ngày, chứ hổng có phải là cái tình cảnh đói dữ lắm rồi mà chỉ có một mẩu bánh mì. Ờ, ờ, cái sự xót xa đó nó cũng giảm đi bạn ha. Ừm, mình được nghe chia sẻ của bạn hôm nay, mình học được nhiều điều lắm luôn á. Cám ơn bạn nha. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ờ, mà Cảm ơn bạn nhiều nha, mình cũng rất là vui, chào bạn nha.
Chào bạn.